Ну да, да.
И всё, и если потому что если что-то серьезное, к тебе на дом придет полиция тогда.
Мгм. А, слушай, скажи, пожалуйста, ты вот, э, м, возвращаясь к теме паролей. А пароль вот, типа, создал и всё, и на всю жизнь 1 записал, им пользуешься, или его надо периодически что-то с ним делать?
Вот. Нет. Пароли надо часто менять.
Как часто?
Ну, тут зависит уже, м, от самого себя. Кто-то меняет там, э, раз в полгода, кто-то- раз в год, кто-то- ещё чаще. Но главное- на каждый сайт свой пароль, никогда не использовать 1 и тот же.
Мгм. Отдельно то есть. Не использовать 1. А почему, кстати? Потому что легко взломать?
Ну потому что, й если к 1 сайту кто-то получит доступ, то, считайте, всё, получил доступ ко всем остальным: пароль-то одинаковый.
Ну да. Звучит не очень. <laughs>
Но И, и вот, э Многие так вот делают: просто придумают 1 пароль и используют его для имейла, для банка, для, там, соцсетей, да, б вообще для всего.
Да-да-да.
И потом жалуются, что: "Ой, меня взломали".
Ну да, есть.
Именно так. А кто виноват?
Мгм. Ну да, это, конечно, ответственность, да. А, а что вот с банковскими приложениями, насколько они безопасны, э, для использования?